Ah. 'Yong sagabal siguro usually is 'yong na-share ko na din kanina or napag-usapan natin na, merong mga tipo ng tao na pinapakita, 'yong parang binibigyan na talaga nila ng concrete na meaning 'yong salitang success, na dapat 'yong success, or masasabi mong successful ka talaga sa buhay mo, eh, ah, kapag milyonaryo ka, bilyonaryo ka, napakarami mong pera, napakarami mong disposable na income, 'di ba. Kumbaga parang, ganoon na tipo ng success 'yong binebenta. So, masasabi ko na noon, sagabal siya, kasi nga, isa din naman ako sa mga, na-persuade or parang napaniwala na gano'n nga naman 'yong meaning ng success. So 'yon 'yong masasabi kong pinakasagabal sa akin, pero siguro sa iba. mai-share ko na lang din, bukod siguro sa doon, eh, meron din mga tipo ng, tawag dito, 'yong mga influencer na, ayun nga, 'yong mga scammer, 'di ba. Kumbaga parang, hin masasabi mo na hindi ko hindi naman literal kumbaga parang may mga kulto na mentor na may pinapaikot silang mga, tawag dito, 'yong mga mentees nila na, um, for example siguro tinuturuan nila kung paanong, mag-handle ng pera ganoon, ganiyan. Tama, scam sil pero, hindi alam ng mga nabiktima noon na scam sila. So 'yong mga pinaniniwalaan nila na akala nila, eh, tamang, gawain para maging financially stable, eh, hindi pala. Kaya nasa-stuck lang sila doon sa current situation nila imbis na maka-angat pa sila, 'di ba.
Mm. Mm. Hmm, 'kay. Mhm. Mm. Mm. Mm. Okay. Mm. Mm. Mm. Mga scam. Oo, okay. Hmm. Mm. Hmm. Ah, okay. Ito naman, siyempre minsan makikita mo sa social media 'yong mga kaibigan mo, merong may may mga pine-flex na halimbawa, sasakyan o magarang bahay o kumbaga may mga bagay sila na, maaaring hindi mo pa naabot sa ngayon. Nakakasagabal ba siya o nakaka-inspire para sa'yo?
Kaibigan. Wala, <scoffs> wala naman din akong nakikita. Kasi 'yong social media ko wala naman din akong masyadong friends, eh. 5 lang ata, tapos 'yong dalawa pa do'n, 'yon lang ang kaibigan ko na alam kung pareho-pareho pa lang kami ng sitwasyon sa buhay, kumbaga parang nagsisimula pa lang kaming 2, ay kaming 3 pala. So 'yon, sigu pero nakita ko din naman 'yan at na-experience ko din 'yong kaa siguro slight na negative noon. Per pero hindi sa social media, eh, for example siguro sa aktuwal na real life.
Mm. Okay. Ah, okay. Mm. Close mo okay. Mm. Mm. Mm. Mm, okay. Ma nakikita mo? Okay. Mm.
Tama. Ayan 'yong mga iba kong kaklase na merong mga magagandang cellphone o kaya naman mamahalin. Tapos may mga sasakyan pag-uuwi, tapos bagong rubber shoes, siguro ganoon. Na-experience ko 'yon sa totoong buhay and masasabi ko ba na nakasagabal siya?
Hmm. Oo. Mo <smacks lips> na Ah, okay.